Non mais, ça ça ça ça m'aide, heu, justement à ne pas t'aiguiller sur, heu, sur une fausse piste, parce que, bah, ce que j'allais te te suggérer, c'était, ben, voilà, de de trouver cet espace, heu, de coworking. Mais si on est vraiment sur, heu, une petite ville de campagne, ça risque d'être, heu, d'être beaucoup, plus, heu heu, compliqué. C'est vrai que si, voilà, si tu avais pris, heu heu, un logement, heu, dans une station de ski, heu, profé il y a il y avait fort à parier que, heu heu, que c'était prévu pour, heu, enfin le même si le logement en lui-même n'était pas équipé. Mais, heu, mais là, effectivem ouais.
Bah, c'est ça qui est embêtant. Il y a une possibilité, ouais. Après, tu m'as fait penser à quelque chose, c'est q que je peux peut-être c'est c'est vrai, hein, le fait que tu me pa fasses, heu, tu me parles d'autres lieux, d'espace et cetera, je peux peut-être aller squatter, heu, chez ma belle-sœur quand ils sont pas là. Quand eux quand eux, ils viennent au gîte, je peux peut-être aller chez eux, heu, faire 1 heure ou 2, ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé et le fait que tu me parles d'espace de coworking, je me dis: «C'est vrai qu'eux, ils ont la Wi-Fi, ils ont tout». À voir. C
Ah ça, c'est une bonne chose oui. Si elle est, heu, ouais. Mmh mh. Exact et mais du du coup, heu, chez eux, alors je te pose la question, mais peut-être que j'ai déjà la réponse, heu, ils ils ont pas la possibilité de vous accueillir, hein, vous êtes vraiment obligés presque d'aller, heu, d'aller au gîte? Ouais.
Dis moi. Ah non! Parce que nous, on est 4, mes beaux-parents, ils sont 2. Heureusement, ils sont encore 2 et heu, eux, heu, ils ont une, hem, une petite, heu, un petit appartement qu'ils louent, heu, à quelqu'un, où ils tiennent à 3 avec leur petit qu'ils viennent d'avoir, heu, et c'est c'est tout petit. Mais s'ils sont pas là, heu, ils ont la Wi-Fi, heu, lui, il fait, di il télétravaille de chez lui d'ailleurs, donc, heu
Mmh. D'accord. Ah, d'accord, OK. Donc en plus, il comprend il il c il comprend un peu tes contraintes. Donc, heu heu, ouais. Bah bah bah bah, finalement, tu vois, c'est déjà, heu, c'est c'est c'est une piste, heu heu, à à envisager, hein. Ouais, ouais, bah, c'est, heu, ça ça ça peut valoir le coup, heu heu, de de l de leur en parler. Ils ont prévu de passer, heu heu, plusieurs journées avec, heu, avec vous, heu, ou, heu, ou est-ce que vous allez p principalement vous retrouver le soir? Heu, ouais.
Exactement, tu tapes dans le mille. Il comprendra je pense. Non, mais j'y avais pas pensé hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est clair. Ex c'est exactement ça. Non, non, ils vont, heu, ils vont venir à toute la journée hein, au gîte, en fait, heu, c'est pour ça que ma grand-m ma tante, ma grand-mère, ma tante et je dis en plus, ma belle-mère, heu, elle va prendre le le gîte. Elle a pris un gîte assez grand, donc pour 8 personnes et nous, on va ec on va être que 6. Donc, c'est, heu, c'est pas mal, hein, non, non, mais je pense qu'il y a des il y a des possibilités et puis, c'est pas loin en plus, c'est à 10 minutes du gîte où ils habitent. Donc, heu, je p il y a vraiment, heu, moyen d'arriver à nos fins.
Ouais. <chuckles> Clair? Oui. Mmh mh. 6? Ouais.